ใช่แล้วค่ะ แบบนี้เลยค่ะ คือบางทีนะคะ เราเห็นแล้วเราก็มีพลังใจ ถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามัน มันเป็นช่วงเวลาที่ระหว่างอะ มัน ง มันใกล้กันมากเลย คือลูกทานอาหารมื้อเช้า 9:30 อย่างเงี้ยค่ะ เก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่ง ครึ่งชั่วโมงเนาะ เราจะต้องเตรียมอาหารนะคะ อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะให้ลูกทาน แล้วเราก็จะต้องมาป้อน ทำความสะอาด เก็บจาน อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ ล เออ แล้วอีกประมาณนะคะ ช่วงประมาณ 12:00 อะค่ะ ถึง เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง เนี่ย เราจะต้องทำอาหารให้ลูกอีก 1 มื้อ แล้วก็ทำอาหารให้คุณยายด้วย มันก็ห่างกันแค่ 2 ชั่วโมงอะค่ะ แล้ว อ เราเวลา สอง ชั่วโมงนั้นอะ มาซักผ้า ทำงาน มันก็เหลือเวลาทำงานแค่ชั่วโมงเดียวอะค่ะ อืม
อืม อือฮึ ยังไงคะ? ค่ะ อะฮะ ค่ะ อือฮึ อือฮึ <chuckles> ค่ะ อา อืม หือ โอ้โฮ อ <laughs> โอ้โฮ ฟังดูภาระเยอะมากเลยค่ะเนี่ย เออ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พอเรามีภาระเยอะ ๆ อะค่ะ เราเหนื่อย หรือท้อ หรือมี มีอารมณ์ ใน ชิ แบบเมือยงานที่แบบว่า มันซ้ำชากจำเจ แบบเนี้ยทุกวัน ๆ เรามีบ้างไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ โอ้โฮ มีค่ะ บางทีเรารู้สึกแบบเหนื่อยมาก ๆ เลย ท้อไปหมดเลยว่าแบบ ไม่เข้าใจว่าการเป็นคุณแม่แบบ Full-Time อะค่ะ จะต้องทุ่มเทขนาดนี้ แล้วเป็นคุณแม่ที่ทำงานด้วย จะต้องแบบ เอ่อ เสียสละตัวเองขนาดไหนอะค่ะ คือร่างกายเรารู้สึกเลยนะคะว่าถึงความเปลี่ยนแปลงว่าจากตอนที่เราไม่มีลูกเนาะ เราเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ ร่างกายของเราแข็งแรง เหนื่อยน้อยมาก ขยับร่างกายได้แบบคล่องตัว โดยที่ไม่ต้องปวดร้าว แบบ แบบเนี้ยอะเนาะ
อืม อือฮึ ค่ะ <chuckles> เออ เออ ค่ะ เออ อืม ค่ะ เออ อืม แล้วตอนนี้เป็นไงคะ? <chuckles>
โอ้โฮ ตอนนี้แบบ โอ้โฮ เรา บางทีเราคิดว่าเราขี้เกียจหรือเปล่า คือเราอะจะมีความในใจของเราที่เราตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นคนขี้เกียจอะค่ะ เพราะว่าเรามองว่าการเป็นคนขี้เกียจมันมีข้อเสียเยอะ แล้วก็ครอบครัวของเรามันก็จะลำบาก ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนขยันเนาะ เอ่อ ลูกของเราก็จะสบาย แล้วก็ อ่า ครอบครัวของเรามันก็จะแบบ เอ๊ย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ใช่ค่ะ
เออ อา อืม อือ อือ เข้าใจเลยค่ะ อือ แล้วอย่างเงี้ย ตามที่คุณบอกว่า เออ มันก็มีบ้างนะ ท้อ หรือว่าเหนื่อย แล้วทำไมเราต้องมาจัดการอะไรเยอะขนาดนี้ รับผิดชอบเยอะขนาดนี้ แล้วทีเนี้ยพอมันมีความขี้เกียจค่ะ คุณจัดการยังไงกับความขี้เกียจเหรอคะ?
ค่ะ